لأ. أنا فاهمة اللي أنتِ بتتكلمي ف بس أنا قُلت لِك من شوية، قُلت لِك باحسها حالة، هي حالة، يعني مثلًا إيه، بنزِف عروسة <giggles> عارفة هي حالة هيبرة ك مش هنشغَّل خ آآ، كَركْخَشنجي مثلًا بتاعة عدويّة، بس هي حالة كده، اللي هي العروسة، آآ بنفرِش بقى. ف في جو كده، باحس الأغاني دي أ لايقة عليه أكتر، لكن مش مش ده السّوق الذّوق العام يعني.
إمم. <giggles> آه. هيصة بقى بقِت هيصة. طيب لو أنتِ آآ حاسة إنِّك أنتِ في لحظات هادية أو رومانسية، ممكن تسمعي إيه؟
لحظات هادية ورومانسية. لأ بقى، ده أنا أروح بُصي، على حسب، يعني أنا باحب أوي أغنية باتونِّس بيك، بتاعة وردة، باحبها أوي، أوي، أوي، أوي، باحب عليها أصلًا، يعني حبيت جوزي عليها، فدايمًا هي مربوطة مربوطة في دماغي بذكرى. إمم، فهاحب أسمعها.
همم. اهم. جميل. حلو. بذكرى جميلة. إمم. <tsk> بس م من وردة للمهرجانات؟ يعني في فجوة كبيرة أوي. أنتِ متنوعة، أنتِ متنوعة.
لأ، ده أنا لسه ما خلّي بالِك، أنا لسّه ما حكيتلكيش، "في منزل أنثى السنجاب، دقّ دقّ الباب." يعني ده دي طفرة تانية بقى. <giggles> إن أنا بقيت أُم بقى، فأنا طِلِعت من مرحلة الهيبرة وفَرْش العروسة، ويالَّا نزِف أصحابنا والأغاني اللي بترقَّص العربيات دي، للأغاني بقى اللي هي، مغلوبة فيها على أمري ب "في منزل أنثى السنجاب، دقَّ دقَّ الباب." فيعني
أبهرتيني. ياه! <giggles> دي بعد ما خلِّفتِ أكيد دي آه، أنا باقول لكِ دي أكيد. طيور الجنة بقى. <giggles> يعني أنتِ شايفة إن الأغاني، آآ، بقت حالة بالنسبة لِك على حسب المود، سواء بقى فرَح، سواء حُزن، سواء شَجَن، يعني على حسب بقى، رومانسية، ذكريات جميلة، فبقيتِ متنوِّعة، يعني السوشيال ميديا بقى
بالضبط. أيوة تحسّيني كده، "ميلودي تتحدّى الملل." بقيت منفتحة على أي لون وأي حاجة، ما بقيتشِ كأني باعوِّد الس السنين اللي أنا ما كنتش قادرة إن أنا أشتري فيها شرايط كاسيت. <laughs>
<giggles> <laughs> بقيتِ إيه، أونلاين على طول. طب السوشيال ميديا برضه أ يعني
آه، أي حاجة تيجي قدامي أسمعها.
ساعدِتِك في إيه بقى؟ يعني إيه إيه النُّقط بقى، اللي أنتِ حسّيتِ إنِّك اكتشفتِ ذوق جديد فيكِ، ما كنتيش متخيِّلاه؟